بُصي أنا كنت عايزة أتكلم كده معاكِ في حاجة يعني ممكن تكون يعني مش عارفة محتارة فيها، ومحتاجة إن أنا أفضفض يعني و المشكلة إن أنا آمم آآ، يعني ع خلّصت يعني نهيت شغلي من حوالي سنة آآ، وبعدين بادوّر بقى على شغل وكده، وفي نفس الوقت مش متشجعة إن أنا آآ، أقدِّم وفي نفس الوقت عمَّالة باقول إيه طب ما أنا قاعدة كويس أهوَّة، ووجرّبت بقى حياة الإسترخاء و وإن أنا قاعدة و وباخد راحتي بقى اصحى براحتي، ما فيش زنّ عليَّ كل يوم target آآ، اصحي بدري علشان كذا أ أنام متأخر و يعني بالأخص إن ش ال الشغل بتاعي كان شيفتات متغيرة، يعني ممكن اصحى الساعة 6:00 ص تاني يوم ألاقي نفسي مخلَّصة الساعة 01:00 والَّا 02:00 فموضوع كان مرهق اوي و والشغل أنا سِبته أصلًا بسبب يعني مشاكل كتير اوي في الضغط العصبي، فلمّا جرّبت بقى الراحة عجبتني، فعمّالة باقول طب لأ، طب ما هو الراحة دي برضه مش ه يعني مش هي اللي دايمة ولازم برضه أشتغل آه فمحتارة، بس فأنا م حابة أفضفض بس معاكِ.
إمم. إمم. إمم، إمم. مش هتعود عليكِ بحاجة، آه. لأ طبعًا أكيد أنا معاكِ، تفضفضي في أي حاجة، بس قولي لي طيب، هل أنتِ شُغلِك ده يعني شُغلِك ده آآ أنتِ لمّا جيتِ سيبتيه ما ما ما قدمتيش في أي حاجة تانية خالص؟ فضلتِ قاعدة تمامًا من الشغل ل لمدة سنة؟
لأ بُصّي هو أنا حاولت كتير، حاولت بس قع يعني عارفة اللي هو إيه آآ ي رَحِم الله امرئٍ عرف قدر نفسه، فقعدت أشوف حاجات تناسبني في الوقت بالأخص إن أنا معايا طفل برضه، اللي هو تبقى مثلًا تبقى بالساعات، مش يعني م بالساعة يعني أو كده.
إمم. إمم. يبقى ساعاتها مَرِنة شوية مش مش حاجة ثابتة، إمم.
بالضبط أ آه، مثلًا أقصى حاجة ممكن أشتغلها 4 ساعات مثلًا أو 5، بحيث إن أنا ما أبقاش مضغوطة أوي زي الشغل اللي فات كنت باشتغل 10 ساعات، فالموضوع كان load عليَّ. آه، ف فاللي هو قعدت أدوَّر برضه، بس مش مش كل شوية بيبقى موجود حاجة، ممكن حاجة تيجي لي فتخلص بسرعة، يعني مش مش دايمة، ممكن تقعد مثلًا 3، 4 شهور وخلاص آآ خلصِت، حاجة تانية شهر وخلصِت، آمم، يعني هي أنا برضه حاسة إن هي حاجة كويسة، يعني حاجة بيطلع لي منها برضه فلوس، بس مش مش هو ده الكارير يعني، يعني مش كارير واضح أو هدف واضح.
كانت صعبة أوي عليكِ، آه. إمم. إمم. أنا فاهماكِ آه، أنا فاهماكِ هي أنتِ أنا يعني أنا حاسة بيكِ أوي عشان فكرة كمان إن وجود طفل وصغير، فكمان بيضّيق لِك الوقت أكتر، يعني أنتِ حتى لو تقدري تشتغلي ال10، مش هتعرفي تشتغلي 5 كمان، فأنا فاهمة بي ح فاهماكِ، حاسة بيكِ كويس أوي.
بالضبط، آه.
طيب حاليًا دلوقتي أنتِ سيبتِ الشغل علشان مشكلة الوقت بالنسبة لِك ك كانت ضاغطة ضاغطة عليكِ وما كانِتش مُريحة بالنسبة لِك خالص. ليه ما فكرتيش إنِك تدَّوري على حاجة في خلال ما أنتِ هتسيبي الشغل ده، والّا أنتِ كنتِ عايزة تاخدي حبة راحة مثلًا؟
بالضبط. بصي هو أنا الفترة اللي أنا سِبت فيها الشغل كان ابني لسه رضيع، و وفكرة إن أنا بقى أقعد أجهِّز بقى ل للحاجة اللي أنا باقدِّم عليها، آآ، كانت كبيرة شوية، بالرغم من كده آآ، مش هاكدب عليكِ لو قلت لِك إن أنا قدِّمت برضه، آآ، في شركة وحاولت إن أنا اذاكر بما إن هو كان لسه لسه شهور يعني، فكان بينام بقى كتير وكده فكنت عادي بالنسبة لي، آآ، جيت إن أنا أسألهم بعد ما عملت interview لأن أنا كنت عايزة دوام جزئي مش عايزة حاجة يعني دوام كامل، فبعد ما خلصت الInterview وكده اتفاجئت إن هو قال لي: "لأ هو للأسف طيب إحنا محتاجين ناس دلوقتي تشتغل بدوام كامل،" فبرضه هارجع يعني للعادة القديمة بالضبط اللي هو أنا هاعيش نفس الضغط تاني، بقى عندي Phobia أصلًا يعني إن أنا ار يعني اشتغل في شغل ويبقى فعلًا عدد ساعاته طويلة.
إمم. إمم. إمم. إمم. آه، آه. كأنِك ما عملتيش حاجة كده، آه. إمم. الموضوع صعب، طبعًا طبعًا عليكِ كتير أوي 10 ساعات حتى لو ما فيش طفل، فكمان في طفل وفي مسؤولية بيت، فأنا حاسَّة بيكِ، طيب أنتِ بقى لما خلاص لقيتِ خلاص إن ما كانش في فرصة في الشغل التاني، وسبتِ شغلِك الأولاني واخدتِ فترة مثلًا حوالي شهر، 2، 3 أنتِ قعدتي سنة بقى كاملة، أنتِ في خلال السنة دي هل كان عندِك مسؤوليات مادية أنتِ ملزمة بيها م مضطرة إنِك تنزلي شغل علشانها، والَّا أنتِ عايزة تنزلي لمجرد إن أنتِ أنتِ حابة ده وعايزة تبني كاريرِك وتبني مستقبلِك وتشيلي حاجة لنفسِك، يعني إيه هدفِك بالضبط من فكرة إن أنتِ عايزة ت ت تنزلي أو ما تنزليش؟
بيت، بالضبط. بُصّي هو أنتِ وجهتِ لي سؤال يعني عارفة اللي هو أنا ما سألتش نفسي قبل كده، يمكن علشان من زمان أوي وأنا باشتغل اللي هو من من ساعة ما كنت في الكُلية وبعدين وكده، فما يعني هو ده اللي اتعودت عليه، مش حاجة، آه، يعني لأ أنا ما كنتش في التزامات مادية عندي، آمم، كنت عادي اللي هو باشتغل بس علشان مصاريفي ال مثلًا ممكن تكون آآ حاجات محتاجاها زيادة آآ مش مش حاجة محتاجاها برضه ضرورية يعني اللي هو عشان ترفيه على نفسي بس كده وخلاص، وفي نفس الوقت حاجة باحافظ بيها برضه على الدراسة بتاعتي اللي أنا درستها، و وأنا حابة إن أنا أتعامل ب في المجال بتاعي وكده. فدي الفكرة إنما مسؤوليات فعلًا والتزامات وكده، لأ.
امم. متعودة امم. فاهماكِ آه. امم. ده من من ساعة ما بدأتِ لحد دلوقتي وأنتِ آآ م مش عليكِ مسؤوليات، صح كده؟
لا، لا، لأ.
طيب أنتِ حسيتِ إيه في فترة الراحة بقى دي؟ يعني السنة اللي خدتيها راحة دي وخصوصًا ابنِك كان معاكِ وصغير وكده، كانت إيه أكتر شعور حسيتيه لمّا سِبتِ الشغل؟
بُصّي يعني بُصّي هو إحساس فظيع، اللي هو أخيرًا باشم نفَسي و وباصحى براحتي، ما فيش عليَّ ضغط إن أنا هابدأ الساعة كذا فلازم أجهِز الأكل والغدا والف و ولو ولو حسب بقى يعني، وأنا أصلًا شِفتات متغيرة، يعني ممكن مثلًا أجهِز بقى أكل عشا، غدا، فطار، آآ أخرج في البريك ما أقضّيهوش آآ كراحة لأ، البريك ده بالنسبة لي باطبخ فيه، أو باشوف أنضَّف أو أعمل ش حاجة في الشقة، آآ
امم. فاهماكِ، آه. يا نهار أبيض! ده ضغط كتير خالص عليكِ.
ما بق ما كانش في أصلًا وقت إن أنا أشم نفَسي، باقول لِك يعني أنا ل حتى لمّا كُنت بانام، كان عندي طفل لسه رضيع، يعني أصلًا بيصحى كل ساعتين.
اهم. محتاج كل وقتِك، صحيح، إمم.
فكانت كارثة، كانت كارثة وما كُنتش عارفة أشم نفَسي خالص. بقيت اللي هو باصحى لأ، برَص باصحى براحتي، آآ أ أشوف كده ال الأكل هاعمله إمتى، لو عايزة أزوِد مثلًا في أن أ أصناف أكل مثلًا مُعيّنة أنا عايزاها، بازوِد عادي براحتي، مش لازم اللي هو حاجة مُعيّنة عشان ألحَق الوقت. آه.
شكلِك كُنتِ مرتاحة، شكلِك كُنتِ مرتاحة يعني مش مضغوطة نفسيًا و وأهدى ومرتاحة ويعني وقتِك متضبط. طيب أنتِ كده يعني قُلتِ قُلتِ سلبيات ال ال اللي كان بيحصل في الشغل، وقُلتِ إيجابيات اللي بيحصل في وقت الراحة، وقُلتِ كمان، إن ما عندكيش ضغوط مالية، أو مسؤوليات أو أي حاجة مُلزَمَة منِك خالص. فهل لو أنتِ قعدتِ أكتر من كده، أكتر من سنة، هتحسي بنوع من أنواع الملل، أو هتحسي بافتقادِك للشُغل والّا هتقولي لأ، أنا كده تمام و و والوقت ل لإبني مثلًا وخلاص مثلًا هيكبر يدخل المدرسة، فهيحتاج وقت أكتر منّي في إن أنا أودّيه وأجيبه، وأركِز معاه في ال في الواجبات، والحاجات والتمارين بتاعته وكده. هل هتحسي إنِك عايزة تِدخُلي الطريق ده والّا تِدخُلي طريق إن أنا هاحاول حتى أشتغل حاجة جُزئي، مع البيت والمسؤوليات وكده. يعني هتحسي أكتر إنِك مايلة لإيه؟
إمم. بالضب اهم. بصي، هو أنا ميَّالة أكتر لإن أنا الاقي حاجة شغل بيناسبني و وبرضه هو على فكرة هو position كمان يعني بالنسبة لي، مش مجرد برضه اللي هو شغل وخلاص فآمم، لأ أنا مش حابّة إن أنا برضه كده ده أنا بل بالعكس يعني مستنية ابني ينزل المدرسة مثلًا والَّا حاجة، علشان بقى ابتدي أشوف آه بالضبط، اللي هو شغل فعلًا أنا حابَّاه و وكمان أغيَّر الcareer بتاعي شوية أبعد عن فكرة يعني أنا كنت شغالة خدمة عُملا، فحابَّة إن أنا أكون في مجال اللي هو إن أنا أدّي محاضرات أو كورسات أو كده فأ أ ي
إمم. حلو أوي. عشان يبقى عندِك وقت أطول، إمم. همم. حلو أوي، ليه طب كويس تقدري تعملي حاجة شبه كده.
آه، وبعدين كمان أنا حاسَّة إن إن الموضوع آآ، flexible شوية إن هو ممكن آخد ساعات معيّنة برضه مش اللي هو لازم آآ، 9 ساعات و وحاجات زي كده.
أنتِ بالضبط، أنتِ اللي هتضبطي مواعِيدك، إمم.
بالضبط، آه ف يعني حاجة برضه بافكَّر فيها بس مش مش جاهزة ليها زي ما باقول لِك لإن أنا اللي هو اتعوِّدت شوية على الراحة، ففكرة الالتزام بشغل محتاجة مجهود، آآ، فمخلياني محتارة ما بين إن أنا أن يعني خلاص بقى ه هارجع تاني للحياة العملية، والَّا اخليني ستوتة في البيت كده قاعدة هانم والَّا أعمل إيه، <laughs> أنا مش عارفة.
إمم. تمام. إمم. لأ بصي، هو أكيد هو أكيد حقِك فكرة الارتباك دي طبيعية جدًا لإنِك بتقولي بقى لك فترة كبيرة، بس عايزة أطمنِك إن أنتِ مش هتع مش هتحسي بمجهود جبار لما تيجي ترجعي لإن أنتِ already متعودة بتقولي على الشغل من زمان، أ أنتِ يا دوبك اتخرجتِ أو من قبل التخرُّج وأنتِ بتقولي إنِك بتشتغلي، ف فأنتِ متعودة على الموضوع، أنتِ بس اخدتِ فترة راحة وكمان كانت فترة راحة في وقت برضه خدي بالِك مش ما فيهوش راحة يعني في طفل صغير محتاج حاجات كتير، فهو برضه مش في راحة يعني <laughs> ف أنتِ بس لما ترجعي أو ممكن هو لما يبدأ يدخل المدرسة هتحاولي هتعرفي ترجعي مش هتاخدي مجهود جبار ولا حاجة، بالعكس هتبقى متحمِّسة كمان عشان حسيتِ إن بقى في وقت أطول وكمان عندِك هدف، يعني أنتِ عندِك هدف إنِك تغيّري ال الcareer كله من حاجة لحاجة تانية هتوفر لِك وقت مناسب ممكن تدخّل لِك دخل إضافي ممكن تكبري فيه بشكل معين كposition زي ما أنتِ قُلتِ، فلأ ما تقلقيش خالص صدقيني هو الوقت أول ما يتضبط معاكِ أكتر هتعرفي تضبطي جدًا ال ال المواضيع وهت بس أنا باحييكِ يعني خليكِ فعلًا في في موضوع إن أنتِ ت ت ت تعملي محاضرات في المجال اللي أنتِ فيه، وت وتدّي حاجات معينة لإن ده هيكبّرِك، إنما فكرة خدمة العملا ممكن تبقى الposition بتاعها أقل شوية لإن ما فيش إنك تكبري فيها بشكل معيَّن، زي ما أنتِ هتبقي عايزة، مش هتبقى حلوة أوي ومش هتعرفي تضبطي وقتها، بالضبط.
بالضبط، آه. دي حقيقة. بالضبط، آه. بالضبط، وبعدين وبعدين ال بالضبط، وبعدين ك آآ، كفكرة position يعني هي مش لطيفة، يعني مهمًا كان هي مرتبها كويس وكل حاجة، بس لأ مش مش لطيفة يعني يعني أنا شايفة إن فكرة إن أنا أدّي كورسات حاسة إن هي ممكن تكون عمليّة أكتر، و وتدّي يعني مكانة ليَّ و ومهمًا كان لو الفلوس قليلة شوية حاجة بسيطة، بس هتديني إمم.
إمم. إمم. بالضبط. كل حاجة في الأول، بالضبط، كل حاجة في الأول هتبقى مش يعني مش هت مش هتلاقي النجاح الباهر في أول لحظات مش عايزاكِ تيأسي يعني كمِّلي عادي، هتلاقي في الأول ممكن ما فيش وقت ممكن ما فيش ناس كتير معاكِ، ممكن ما فيش فلوس كويسة، ممكن مش عارفة تضبطي الأمور المالية، لأ عادي كمِّلي قولي لأ أنا هاعرف أحل كل المشاكل، وهتلاقيني معاكِ في كل الخطوات لو احتجتِ أي حاجة، هتلاقيني معاكِ على طول بس كمّلي وما تيأسيش خالص.
والله خلاص أنا يعني هاحاول كده، و المهم إن أنا يعني فضفضت واتكلِّمت، وحاسة إن أنا ارتحت كتير أوي عن الأول، وحقيقي بجد متشكرة لوقتِك ومجهودِك معايا.
العفو على إيه، أنا دايمًا موجودة عشانِك، لو احتجتِ أي حاجة هتلاقيني على طول.